ما ده اللي حصَل بقى، بس من بَعدها اتعوّدت إن دعْم المدير أو الدعم بتاع المدير ما يكونش دعْم الفلوس، يكون دعْم آمم، آآ، طلبات، م طلبات، يعني بُصّ يا فندم لو سمحت يعني، أنا بس عَندي مشكلة في البيت فممكن بس بدَل ما اشتغل النهارده ساعة عايز أشتغل 8 فده مُتاح، يقول لك آه، تمام، خلاص، أوكي، شكرًا جزيلا ليك. آآ لو مثلًا مدير متوقّف عليه إن هو يفتَح لك مثلًا آآ جزء من شُغلك هو مقفول، معلش أنا بس عندي مشكلة وحصَل كذا، كذا، والأيام صعبة والأمور مش لطيفة وهي حاجات مهمة جدًا، ممكن بس تفتَحلي الجزء ده علشان أدخُل منه لإن هو بصراحة كذا.
يا إمم، معنوي. طلبات آه. إمم. يعني محتاج access محتاج access على حاجات معيّنة علشان تقدَر ت علشان تقدَر تتعامل وعلشان تقدَر تلبّي شُغلك ال المفتوح قُدّامك.
مثلًا، مثلًا. إمم. آه. ب بالضبط. أنا عايز أقول لك اللي أنت فعلًا آآ يعني بتنقِل معايا لحظة بلحظة وكلام بكلام، لأنه هو فعلًا آآ، مش من السهل إن حد يتفهَّم كلامك إلّا لو هو فعلًا اشتغل في شركات أو آه، يعني هي دي الحِتّة اللي باتكلّم معاك فيها.
إمم. لأ، لأ، فاهمك، أنا فاهم أنا فاهم كلامك جدًا وكلّنا قابلنا عايز أقول لك في شركات كتير جدًا مواقِف سخيفة و وإحنا بنقعُد مع بعض و وبن بنلاقي ناس كتيرة جدًا زي كده، إحنا خلاص، إحنا مش هنتأثّر بيهم ده إحنا بالعكس، إحنا نتعلّم من الموقِف وهنتعلّم إن إحنا إزاي نتعامل معاهُم بعد كده وعايز أقول لك معاملِتك من الأول آآ، وخبراتك اللي أنت كوّنتها هي دلوقتي مسؤولة أساسًا وهي اللي كوّنِت شخصيتك و وصّلِتك للمستوى اللي أنت فيه دلوقتي، فدي حاجة تفتخِر بيها يعني، حقيقي يعني ما تزعّلش نفْسك خالص و و وأنت لا هي لا تكيّة ولا حاجة، ده أنت اللي سِبت له التكيّة وهتلاقي ربنا دلوقتي كرَمك كرَم كبير جدًا، و وقَّف جمب زمايلَك كمان وإن هُم دعَموك وبقوا معاك، ودي حاجة حلوة جدًا وعايز أقول لك أهم من الفلوس وأهم من من أي دعْم ال ال ال ال الحُب.
أنت معاك حق فعلًا. <giggles> آه طبعًا، الحمد لله، آه والله الحمد لله. هي معرِفة الناس ال الكويسة ومعرِفة الناس الصداقة فعلًا أنت معاك حق في كل اللي أنت قُلته فعلًا.
أيوه طبعًا، الحُب موجود. أنت اللي معاك حق في كل حاجة ومعاك حق في القعدة الجميلة اللي أنا قعَدتها معاك دي اللي فرّحتني جدًا والله وأسعَدتني. باشكرك جدًا على كل الوقت اللي أنت قعَدته معايا وعلى كل الأسئلة اللي أنت جاوبتها معايا.
والله أنا اتبسطت معاك جدًا.

فقال لي هاقول لك ليه دلوقتي، قام الناس كُلّها وأنا واقف قام قايل "يا جماعة الراجل ده عايز مرتب شهرين، هو إحنا حبيبي ممشيينها تِكيّة؟ ممشيينها دعم مالي، داخل جمعية، تعاون مادي." حاجات كده إيه فأنا أ يعني
ده اللي أنت اللي أنت بتحكيه ده بجد وحصل فعلًا في مكان أنت شغّال فيه بقى لك سنة وبتأدي فيه وب وبت ويُعتبر بتقدم فيه كل م إخلاص في الشغل في المكان ده، حصل بجد الموقف ده؟
بُصّ، أنا آه يعني أنا كنت ساعتها في الكُلّية، فماكنش معايا لسه شهادة أشتغل بيها بتاعتي، آه ف بالضبط كده.
آه، يعني كنت بتدرس، أيوه، كنت بتدرس وكده فكانت دي حاجة بتساعدك.
ف فأنا كنت بادرس، وفي نفس الوقت بابقى شغال عشان أنا ما باحبش القعدة يعني، فالشخص دوَّة كنت شغال في المكان ده شغال إيه؟ شغال Barista، وبعد كده ربنا كرمني بقيت الكاشير. ف فقُلت له يعني خل يعني المكان ما هو مش عايز أقول لك أصله مش شركة، هو مكان عادي، بس في بينا وبين بعض وِدّ يعني، حتى ما فيش عقد بيني وبينه. فالراجل ده يعني، هو بقى الراجل ده طلب كذا وبتاع فإحنا مش فاتحينها تكيّة، وقعد أنا وشّي احمرّ جدًا، ويعني أنا هاعيّط، يعني هو كلامه <chuckles> هيخلّيني أعيّط بجد جدًا، جدًا.
آه، يعني ضايقك جدًا طبعًا، لا، لا خلاص، بس أنت خلاص كده خلاص خدت موقف ويُعتبر عرفت على إيه و
فقُلت له قُلت له آه، وعايز أقول لك إن هو قال لي كلمة، قال لي "وأنت يعني حتى لو كمّلت شُغلك، فأنا إزاي أستأمنك على فلوس الدُرج اللي أنت بت بتشيلها وأنت محتاج؟ أكيد هتاخد منها." أنت كمان أنت كمان بتخشّ في تفاصيل أو بتسَرّقني بحاجة مش، مش كويسة، آآ، خلّتني انعزلت فترة أصلًا، يعني أنا أنا أصلًا طلعت من ال من ال من ال هو قال لي الكلمتين دُول وقُمت أنا سايبُه خالص بكُلّ هدوء، وكان ليَّا مُرتّب اللي هو ال الشهر ماعدى 4 أيام، وخلاص بقى أنا ضربت دماغي في عرض الحائط، قُلت يجيبهم ما يجيبهُمش أنا مش محتاجهم، أنا مش عايز منّك حاجة.
إمم.